ええ。はいはい、あ。
聞いたことが、うん。 なんかそれこそあの、高速道路の道路、置き換えちゃえば
うんうん。確かにできますよね。うんうんうん。
一石二鳥かも。うん。 って思って。ねえ、走ってる間に充電満タンになって、自動運転できて
うんうんうん。 はいはい。うんうんうん、あ、すごい効率良さそうですよね。<laughs>
出口のサービスエリアから人が乗るっていう。<laughs> <laughs> ね。ほんとに。どんどん人が減って。だからうん。
まず、なんか今なら、結構道路とか、あのイン橋とかインフラは結構老朽化してるから、直さなきゃいけないみたいな話もあるじゃないですか。なんか、直すついでにその電極を埋め込んでしまえば <laughs> もう。はい。そうですよね、やれること全部一緒にやっちゃえばいいですよね。<laughs>
うん。 うん、確かに。 うん。 あ、そうですね。 確かに。<chuckles> どうせね、振り替え直すから うん。 うん。ほんとに、もうそのために使ってもらえるなら税金払いますね。<laughs>
うん。 そうですよね。<laughs> なんかすごい便利になりそうだし。<laughs>
<chuckles> ほんとに。<chuckles> なんか巡り巡って自分が便利になりそうだし。
<laughs> うんうんうん、そういうことならね、喜んで払いますよね、お金も <laughs>
うん。 <laughs> ほんとにほんとに。 あとちょっとこう自動運転の車乗ってみたいですよね。
あ、わかりまなんかアメリカとかだともう、タクシー自動運転タクシーとか結構あるじゃないですか。気になりますよね、どんな感じなのか。
うん。うん。 あ、確かに。 あ、ほんとに。なんか、でもちょっと怖いのかな、やっぱり。
うん。 どうなんですかね、普通の街を街中を走ってるところを想像すると結構怖いですけどね。
うん。 うん。 うん。 うんうん、確かに。あ、ちゃんとこう暴走しないんかなみたいな。<laughs>
おじいちゃんとかって そうですよね、なんかそういうニュースもたまにありますもんね、なんか制御きかなくなっちゃったとかいう。<chuckles>
<chuckles> それはスリリングですね、今の段階では
<laughs> そうですよね。<laughs> 安全がちゃんと確かめられてからじゃないと。<chuckles>
<laughs> <laughs> なかなか安定してからですね。
そうですね、なんか、去年ぐらいに多分テスラが、走行実験みたいのやってる時にその、止まれなくなっちゃってもうずっと暴走しちゃったみたいな事件とか、何回かあった気がします。はい、怖いですよね。
まあ、ね。 うんうん。 うん。 一番怖い高速の <laughs> 一番怖いやつですね。
<laughs> はい。
動かなくなるならまだいいけど。
うんうんうん、止まらないっていうのが <laughs> 結局どうやって止まったんだろう、わかんないですけど。<laughs>
終わらなくなるのが一番怖いですね。 確かに。どっかに衝突しないと
うん。
止まらないですもんね。
そうですよね。怖すぎる。
うん。 <chuckles> ちょっ 今のは怖いか。<chuckles>